すいません、あの今日は聞いていただいて、もしよかったらあの、アドバイスをいただきたいんですが、よろしいでしょうか？
ええ。 ええ。 あ、はい、あ、どうぞ。
あ、はい。あのですね、失敗というのが、メッセージのラインのメッセージ、いなんですが
はい。 はい。
はい。それでちょっと嫌なことを言ってしまいまして。で、ええ、現在1か月既読スルーを食らっておりますっていうか、感じなんですけど。そうなんです。
ええええ。 ああ。 それは、お友達ですか？
それはなんかちょっといい感じの人、3か月前ぐらいに出会いまして。で、ま、いい感じで来てたんですが、毎日メッセージしたり、ま、週末はにじかんぐらい、なんかビデオチャットしたりとかで、結構仲良くなってるつもりだったんですね。で
あ、はい。 ええ。 ええ。 はい。 あ、ん、毎しゅま週末ごとに2時間、毎日にじかん？
あ、そうなんですよ。だからなんかすごくこう心どが近くなってる気持ちがしてたんですね。それで、あの、今アメリカにいるんですけど、その彼は私、日本にいるそうですね、私は日本にいるんですけど
はい。 あ、彼がアメリカ。あ、じゃ日本と彼日本とアメリカの、結構遠距離な感じなんですね。
は、アメリカです。はい。そうですね。それで、中国出張があるっていうので、日本に寄るねって話になって、めちゃくちゃテンション上がるじゃないですか。それで
ええ。 ええ。 ええ。 ちなみに、あの、そんなさ3か月前にどうどうやってアメリカに住んでる人と出会ったんですか？
あ、これは、マッチングアップです。
ああ、なるほど。
そうです、はい。それで、その日本に来るからっていうので、あの、めちゃくちゃ楽しみにしてたんですよ。そしたら仕事であ、そうですそうです。それで、なんかあのすごい楽しみにしてたんですけど、それが、なんか仕事の都合で、あ、行けなくなっちゃったってなったんですね。それで私はあの、怒ってるというよりも、拗ねて、なんか、まずは、ひ一発目の嫌なことはなんか、あの
ではい。 ええ。 初めて会うってことですよね。 はい。 はい。 ええ。 はい。ええ。
なんかね、なんて言ったんだっけな。あ、で、向こうは「ごめん、ごめん」って何回も謝ってて、で「私ってまだ好きでいてくれてるよね」みたいな感じで言ってくれてたのに対して、拗ねてですよ、怒ってるわけではなくて、なんか、あの、I don't know みたいな「なんか分かんない」みたいな感じで言って、散々その、すごい期待だけ膨らまされたから「分かんない」っていうのを送って、でその後は、知らん顔してたんですね、無視してたんですね。そしたら次の日にちょっとフィックスしようって彼が思ったんだと思うんです。で「こっち寒くなってきたから、I need you」みたいな感じで言ってきてくれたのに、またそこでも、拗ねが出ちゃって、で、なんか「もう言葉が信じられません」みたいな送っちゃったんですよ。そしたら、それに対して、もう、多分、堪忍袋の緒が切れたじゃないけど「どういうこと」みたいな「こっちだってすごく、残念ってフラストレーションかかってるの分かんないの」みたいな「自分ができることは全部ややってるよ」みたいな感じで、で、もし、その、私がその負担が大きいんだったら、なんか理解するよみたいな、ちょっとお別れっぽいこと言われたんで、ええ！ってなったんですけど、なんかでも、私もちょっとまだ拗ねが、のあって、で、その、なんかああ、ちょっとふぐ不安、あの「負担になってたかもしれない」って思ってもないのに、送っちゃったんですね。それから、もう。
ええ。 ええ。 はい。 はい。 はい。 ええ。 はい。 はい。 はい。 ええ。 ええ。 ああ、はい。 ええ。 ええ。 ああ。 うん。 ええ。 うん。 ええ。 はい。 あ、負担になってるかもしれないって送っちゃったんですか？
そうです。それでそれからもう、つ1か月無視をされております、みたいな感じです。<laughs> そう。だからもうなんであんなこと言ったんだろう。
ああ。 ああ。 はい。 ああ。
って思って。
ええええ。
そうなんです。
なるほど。 もうこれはひたすら謝りのラインを送るしかないですね。あのうん。
どうしたらいいと思いますか？ね。 <laughs> そうですよね。でもね、さんつう送っちゃってるんですよ。だからこれ以上送ると、多分、ブロックされるかなと思って、送れずにいるんですけど。
ええ。 ああ。 ま、確かに今回の場合は、相手に特に非がないっていうか、本当に、し仕事で行けなくなったっていうこと。なんか例えば、う嘘をついて、相手が嘘をついてたとか、明らかに相手に非がある場合は、まあ、拗ねる内容を送っても大丈夫だと思うんですけど、今回の場合、本当に仕事が本当だったら、嘘じゃなかったとしたら、相手も会いたかったのにこう、残念に思ってる気持ちをどうして分かってくれないんだろうっていうのが多分相手の本音だと思うんですよね。
うん。 そうなんです。ええ。 そう。です。うん。 うん。 はい。 はい。 そうですね。そうなんですよ。うん。
なので、そこをちょっとあの、拗ねちゃったっていうのは、もしかしたら相手傷つけちゃったかもしれないので
はい。
ま、もうこれは謝るしかないと思うんですけど。
そうなんですよね。で、その3通の中に謝りの言葉ができなかったんですよ。
はい。
そう、だから、ちょっと謝りたいなって気持ちもすごくあるんですけど。
ええ。
ええ、でもそのタイミング？うん、そうなんです。
そうです、ま、確かにですね、タイミングで、確かにいっぱい送るとブロックされちゃったら、もうそこで終わっちゃうので
ですよね、だから、もうすでに3通送っちゃったと思って、どうしようと思ってるんですけど。
ああ。 じゃ、ちょっと1週間ぐらい置いて、めちゃくちゃ真剣な謝罪文を送って、もうこれだけうんほんとに反省してる面を見せたら、相手の心に、あの、突き刺さるかもしれないですよね。あの時はやっぱりちょっと寂しさからすごい会えるのさ楽しみにしてて、もうその期待がなくなっちゃったからちょっと拗ねてほんとにごめんなさいって感じの、思いをそのまま謝罪文にしたら、伝わるかもしれないですよね。
うーん。 ああ、やっぱ真剣な方がいいですかね。 うん。 そうですね。 うん。 うん。 はい。 そうですね。いや、そうですよね。だからなんかメールって怖いなってほんとに思って、多分、あの怒ってるって思ってるのかなって思ったり、ま、もちろん傷つけてるんですけど、ひどいこと言ってるので。なんでプラス私が怒ってるって思ってるのかなって、全然怒ってはなかったので、ただただ寂しいっていうだけで。で、それがね、もう、なんで、なんでって自分で、ものすごくこう
はい。 ええ。 ええ。 はい。 うーん。 ええ。 この、もうビデオで会話するっていうのは難しいですかね、今の状況で。
や、したいんですけど、でもね、返事をくれないので。
はい。 ですよね。
うん、返事くれたら謝ろうと思ってたんですよ。なんか「ああ、ごめんね」みたいな感じで、電話で電話なりね、ビデオチャットなりで謝ろうと思ってたんですが、そこがまさか来ないとは思わなかったので、そこで止まるとは思わなかったんですよね、私も。なんかそんなに大したことと思ってなかったんですが、いや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
結構、すごくこう、傷つけてるのかなって、今となってはね。
そうですね。やっぱりもう、真剣に謝罪文を書いて
うーん。 はい。
送るのが一番かなとは思いますね。
いや、そうですよね。
で、あの真剣に書いても。思いが伝わらなかったら
うん。
まあ、相手のことを理解してくれない、それだけの人って割り切るのもありかもしれないですね。真剣に書いてるのにはい。
うん。 いや、そうですね。うん。そうですよね。だから、今度はもう、最後にしようって思ってるんですよね、やっぱり。あと、1回ちょちゃんと謝りたいなっていうのがあって、それでも、もう、無視されるんだったらもう、「もう、いっかな」って思わないといけないなって。うーん。
はい。 はい。 ええ。 ですね。ま、そこで無視されたら、ま、相手もそれ程度の器の人だったなって思うしかないですね。
うん。 うん、そうですね。なんで、今回はほんとに自分が悪いので、ほんとに、ね、なんか、「どうやって仲直りすればいんだろう？」みたいな
はい。 ええ。
ことばっかりをずっと頭の中に頭の中でぐるぐる、ぐるぐるしてるんですけど。
あに。 あい。 はい。ま、この始まったばっかりっていうのと、距離がちょっと遠すぎるので、会って謝るっていうことができないのが難しいですよね。
うん。 いや、そうなんですよね。いや、ほんとそうですね。なんか会ったらね、その、ごめんねって言って、それで済んでたと思うんですけどなかなか会えなくて、しかもね、メッセージだけでそんなことを言ってしまったんで。
はい。 はい。 ですよね。 ええ。
なかなかね。まだうん。うん。
でも、あの、ほんとに、うーん、謝罪しても分かってくれないような人だったら、あの、今後もし付き合ったとしても、何か喧嘩するたびに、無無視するような人だったら、今後うまくいかないと思えですよね。喧嘩してお互い話し合えない人だったら。だから、相手も、あの、こうこうこうこうだから嫌だったっていうことを言わないといけないと思うんですよ。その無視する前に。で言っても分からないんだったら、ま、無視していいと思うんですけど、まず話し合いがないのに無視するっていうのは相手の良くないとことだと思うんですよね。
うーん。うん。 はい。 あ、ほんとですね。 いや、しんどいですね、確かにね。うん、確かにしんどいですね。うん。 うん。 うーん。 うーん、うん、うん。うん。 いや、ほんとそうで、で、その既読スルーがこんなに傷つくと私も知らなくって、しちゃいけないねって、ほんとに。それもねうん、いや、そうなんですよね。
ええ。 はい。 で、それ毎日見ちゃいますよね。なんか返事来てるのかって、毎日毎日見ちゃうって、その度に辛い思いするから。なので、既読スルーが普通にやっちゃう人だと、今後付き合った時にも喧嘩する度に多分同じようなことするしてくるかもしれないですよ、その人は。
うーん。 そうですよね、ちょっとそれはしんどいですね、かなり。うん。やいやい、それは嫌ですね。うん。うん。
はい。 ですよね、毎回喧嘩するたびに無視されたら。 はい、なので今回ちょっと真剣に謝罪を送って、それさえも無視するような人だったら、ま、器のちっちゃい男だったって思って割り切るのもありかもしれないですね。
うん、うん、うん。 いや、ほんとそうですね。うん、このタイミングとして、いつぐらいがいいですかね、送るとして。
ま、最後にメッセージを送って1週間ぐらい空けるのがいいかなと思いますね。
うん、ももう1週間は経ってますね。最後のメッセージからは。うん。
で、相手がなるべく仕事がない日。夜とかがいいかもしんないです。仕事がある日はもう仕事でいっぱいで、残業とかしてたら読む余裕もないと思うので、相手が休みの日で、かつ昼間だとお出かけしてて、それまた忙しいかもしんないので、休日、例えば土日休みだったら土曜の夜とかがいいですね。家帰ってきてゆっくり見れる時間。
ああ、なるほど。うんうん。土日、うん。 そうですよね、うん。うん、うん。 うん。うん。 あ、確かにそうですよね。ね。そうね、クリスマスがもうすぐなんで、なんかクリスマスメッセージにこう乗せてみたいな、なんかしれっと送っちゃうかなと思ってたんですけど。うん。ですよね、なんか、ね、なんとなくこう、みんなに送る感じじゃないですか。ね。だからそんなになんか、か重く受け止められなくて、いいかなって思ったんですけど。
え。 あ、ま、それもありですね。クリスマスが近づいてきてるからっていうので。 はい。 いえいえ。ま、それもありですね。ただ、クリスマスのメッセージをメインにしてしまうと思いが伝わらないと思うので、まずはこう、謝罪を全面的に出した方がいいと思いますね。
うーん。 ああ、そうですか、それとは別に。うん、謝罪をきちんと、きちんと謝罪してってことですね。
ですね。も、お重いって思われるぐらいちょっと謝罪文を考えてはい、相手に伝えるのがいいかと思いますね。
うん。 そうですね。ありがとうござい ありがとうございます。今日は何か心に響く、はい、アドバイスをいただいて、ちょっと頑張ってみようと思いました。
はい。 はい。あの、ま、恋愛はいろんなことがあると思うんで、あんまり落ち込まずに前向きに頑張ってくださいね。